Um, ano, actually noon din nung mga bata-bata pa ako parang ayoko din talaga lasa ng ampalaya gaya nung sabi mo kanina kaya medyo naka-relate din ako eh. Mm, pero nung mga nung parang mas nag matured na, parang na-realize ko na, okey naman pala, parang kapag hindi naman siya ganun kapait kapag niluto mo siya ng maayos, parang ganun. Yes.
Okey. Uy! Okey. Ay. Totoo. Mm, tama ka diyan, kaya sabi ko nga sa'yo ngayon magluluto ako eh, ang gagawin ko'y, ah, ibababad ko muna o ipipiga ko ng asin para medyo mabawasan 'yong lasa ng pait. Pero, um, actually hindi lang din naman ampalaya 'yong naging ayaw ko noon. Noon ay hindi ako kumakain ng isda, ayan, ayoko ng isdang <laughs> naku kasi 'yung isda, siguro may gusto akong luto, gusto ko ay prito o inihaw, pero ayoko ng sinasabawan.
Mm. Mm. Yes. Hmm, ano 'yun? Naku! Bakit? <chuckles> Oh, okey. Hmm. Ah.
Pero 'yun na nga dahil alam mo na tumatanda na tayo, minsan kung ano pa 'yung ayaw mo 'yun 'yung alam mong healthy o puwede mong kainin, tama? Kasi hindi na tayo bumabata hindi na tayo bumabata na puwedeng puro karne na lang, prito, preservatives na kinakain mo. Pero 'yun na nga, um, ikuwento ko na lang din sa'yo na, um, dati hindi ako kumakain ng isdang may sabaw.
Oo, tama. Mm, yes. Mm. <chuckles> Oo. Tama. Mm, yes.
Pero nung, ah, ang aking ama't ina'y naglulu 'yun kasi ang niluluto lagi ng aking ama't ina'y kasi nga, siyempre healthy-healthy, may gulay, may sabaw, gano'n. Para hindi rin plain 'yung kinakain mo, ayon sa dahil sa paulit-ulit nilang itong niluluto, alam mo 'yun narealize ko din na masarap din pala, baka, may nakain lang akong ibang luto na hindi ko nagustuhan, pero kapag luto ng ina't ama ko'y, alam mo na ang sarap sarap nito. <laughs> Ikaw ba? Um.
Mm. Mm. Mm. Oh, yes. Oo, baka. Yes. Iba talaga ang luto ng nanay.
Anong paborot um, paborito mong kainin, ng nanay at tatay mo o kapag niluluto nila talagang mapapa-wow ka 'pag nakita mo 'yun, naamoy mo?

Ako talaga, parang, kung may bago, tina-try ko talaga siya na, tikman muna, kasi nga naniniwala ako sas sa kasabihan na sabi, um, "Don't ew my yum." Parang, bago mo sabihin na hindi masarap yes, bago mo sabihin na hindi masarap yung isang, um, kunyari yung isang putahe, um, masarap para sa iba. Bago mo sabihin na hindi masarap, tikman mo muna kasi nga paano mo nga naman malalaman, na hindi masarap yung isang putahe kung hindi mo pa natitikman, di ba? Yes.
Mm. Uy, bago yan sakin, ah. Okey. Mm. Okey. Oh, okey. Mismo. Alam mo, sumasang-ayon ako diyan. Kasi ako, ah, nabanggit ko kanina, hindi ako mahi i hindi ako mahilig kumain o hindi ako kumakain ng mga exotic na pagkain, pero hindi ibig sabihin no'n, ah nagta-try ako ng ibang luto, pero hindi yung mga insekto, palaka, ay huwag muna, huwag hindi ko muna ita-try yan. Pero sa pagdating naman sa pagluto o yung mga ibang luto or lasa, alam mo, diyan nga tayo nae-explore, eh, diyan tayo natututo, alam mo kung bakit?
Mm. Yes. Mm. Mm. Okey. Yes. Mm. Bakit?
Kasi siyempre, nakikita mo yung pinagkaiba. Di ba yung pinagkaiba ng luto ng nanay mo, o kaya yung luto ng kaibigan mo, o ng mahal mo. Do'n mo mare-realize na may iba-iba talaga ng way o paraan ng pagluluto ang bawat tao. At al sabi ko nga sa'yo, nirerespeto ko yun kasi alam mo yun? Iba pa rin yung, nakakain mo yung ibang putahe, kaysa yung normal na paulit-ulit o araw-araw mong kinakain. Pero matanong na lang din kita kasi
Tama. Yes. Hmm. Yes. Mm, mhm, hmm. Ayos. Hmm. Tama. Mm. Sang-ayon ako diyan. Okey.
kasi medyo male-late na rin ako. Magluluto agad ako, pagtapos nitong usapan natin. Anong favorite mong kainin? <exhales> O pagkain.
Favourite? Hmm. Siguro yung ano, pinakapaborito.
O pinakapaborito. 'Pag yung Yung tipong 'pag naamoy mo pa lang, nakita mo pa lang hmm, <chuckles> talagang eto yung gusto mo.
Ewan kung weird 'to pero, parang, gustong-gusto ko kasi talaga yung, atay ng ma ng manok, ganon ay. <laughs> Yung atay ng manok. Oo. Lalop adobo. Yes.
Oo. Okey. Okey. Okey. Yung inadobo ba yan? O prinit oy! Totoo ta's maanghang?
Mm, ang sarap. Nagugutom tuloy ako ngayon. <laughs>
Na? Oh, alam mo na, pagtapos ng usapan natin, iluto mo na ’yan at baunin mo na rin ’yan papasok. <laughs>
Yes. <chuckles> Tama.
Pero ako kasi, kung tatanungin mo man ako, siguro marami akong gusto, pero kapag nakita ko 'tong pagkain na 'to, ay, talaga namang mapapadami ang kain natin, at hindi ako magsasawang, kainin 'to araw-araw. Ang fried chicken. <chuckles>
Mm. Mm. Mhm. Oo.